'Yan, ang galing naman nung talagang pinaghahati-hatian ng inyong pamilya yung mga gawaing bahay. Eh, kung susumain o di kaya, ah, iisipin mo lahat ng task o trabaho o gawaing bahay, ano naman yung pinaka paborito mo na madalas sa kinahihiligan mong gawin na ta gawaing bahay?
Mm. Ah. Oo. Ah, ako, siguro, ang pinakagusto ko lahat sa lahat, yung pagluluto. Ayun, kasi siyempre, ah, sa pre pagpre-prepare nag-e-enjoy talaga ako ng mga pag-i-slice, slice. Feeling ko parang chef ako nag-i slice, slice na ganyan, ayun. Tapos, ah, gustong-gusto ko din siyempre kasi kapag nagluluto ka may parang may reward ka, eh, yung niluluto mo. Un unlike yung mga iba, wala kang makakain, <chuckles> yung ibang mga gawain. Yun kasing pagluluto, after mo gawin yun, reward mo na yung niluto mo, yung pinaghirapan, mo, mm. Pla
Tama, 'no? Pa Minsan pa nga, 'no, gawain natin na habang nagluluto sabay tikim, nabubusog tayo, 'no, ayan. Kapa talagang nakaka-enjoy nga din, 'no, yung, ah, pagluluto. So, ano naman yung mm.
Oo, mm, oo. La Mm. Pagluluto. Lalo na kung Oo, oo. Lalo na kung parang na-appreciate din nung mga family members mo yung niluto, "Oh, yung parang ang sarap," 'di ba. Parang ang ganda sa pakiramdam na nag-enjoy ka na nga lang tapos i-aano pa nila na masarap yung luto, 'di ba?
Tama. Nakakagaan ng loob kumbaga, kasi may accomplishment at naging matagumpay ka sa gawaing bahay na 'yon. So, ano naman yung pinaka paborito mo na madalas niluluto para pamilya?
Mm. Oo. Mm.